Ciao, mi puoi dire di quella volta in cui ti sei perso in una città straniera?
Sì, certo. Allora, è successo un annetto circa fa, e praticamente ero ad Amsterdam, ehm, nei Paesi Bassi e mi è successo che non, mhmm, non sapevo bene cosa fare, dove andare, non avevo organizzato niente, e quindi ho deciso semplicemente
Mh. Una vacanza un po' così istintiva chiamiamola così, <chuckles>
Esatto, esatto, quindi ho deciso semplicemente di fare un giro, v facendo finta di conoscere i posti in cui stavo andando, ehm, i luoghi in cui mi in cui mi stavo dirigendo, e ho de se lasciando da parte il navigatore, ho deciso semplicemente di vedere dove andavo, e è stato davvero molto bello.
Mh. Bene. Bellissimo, e quindi cosa hai scoperto in questo viaggio praticamente alla cieca, anzi no più che alla cieca diciamo, dove ti portava il vento che è u magari è un po' più poetica come cosa. Cos'hai scoperto di bello?
Sì, ecco. Beh, mhmm, in realtà scoperte vere e proprie non ce ne sono state tante, però ho visto una città che non mi aspettavo davvero molto molto bella per via dei suoi canali, dei musei, ehm, che non pensavo di trovare. Sì lo solitamente si parla di Amsterdam come la città delle libertà, ma in realtà girandoci, ehm, effettivamente è davvero davvero un bel posto che molte persone, mhmm, non riescono a enfatizzare come dovrebbe essere.
Mh-mh. Ah! Giusto, è vero. Mh, e secondo te quindi cos'è che la gente non percepisce, veramente, di Amsterdam? oltre, okay, vabbè città delle libertà, ma cos'altro può offrire di interessante che magari secondo te è anche superiore rispetto a quello che c'è adesso?
Beh, a partire dal fatto che Amsterdam è davvero un esempio per quanto riguarda la mobilità verde, cioè ci sono persone in bicicletta ovunque, anche magari sessantenni, sessas ehm, settantenni che sfrecciano a delle velocità inaudite, e sono quasi un piacere da vedere, perché davvero, ehm, si nota che c'è un popolo vivo, che è all'interno della città, che vive la città. E, davvero, è qualcosa che in Italia soprattutto in le- le grandi città manca davvero davvero molto. E poi, un'altra cosa, ehm, proprio questa vita sui canali, cioè l'acqua accompagna tutti i turisti e i visitatori in ogni angolo della città, ed è molto rilassante, e molto bello anche il fatto che in un, mhmm, magari passeggiando a un certo punto ci si può imbattere in una na in una piccola nave, in una barca che semplicemente sta facendo il giro sul fiume, sì, cioè sui canali.
Ah, certo. <chuckles> No, oddio Sì. No, oddio mi immagino le scena. E dimmi ehm, okay, e la parte che allora ti è piaciuto di più da tutto questo di tutto questo viaggio? Se tu dovessi dirla, però, in una frase, so che è difficile, quindi, magari pensaci pure con calma, però voglio sapere la cosa che ti ha impressionato di più.
Mah, forse più che impressionato, mi è davvero piaciuto molto, ehm, tutta la parte di Amsterdam centrale quella anche un po' dove si trova, mhmm, il Rijksmuseum che è davvero una struttura in mattoni rossi, davvero davvero molto imponente e molto interessante a livello proprio architettonico per via di queste forme particolari, il fatto che sia circondata da un giardino molto verde, molto interessante con questi grandissime rocce, e e il fatto anche che ad Amsterdam siano capaci di rendere un po' tutto spettacolare, cosa che in Italia non succede così tanto perché sai, alla fine non, ehm, non abbiamo talmente tante cose che poi alla fine molte vengono perse di vista, ecco.
Mh-mh. Okay. Ah. Non abbiamo quella cosa Eh. Poi magari c'è anche da dire che noi da aepi abi italiani siamo magari abituati a certi livelli, e quindi non ci viene in mente magari di dare certi dettagli, però rigua o meglio riguardare certi dettagli, quindi da o da un occhio di stra da da straniero questo sicuramente è è un plus e quindi assolutamente assolutamente. Però, perdonami, ehm, facciamo un piccolo passo indietro perché te dicevi che hai fatto un viaggio praticamente solo col navigatore senza aver preparato nulla, ma questa idea qui da dove nasce? Perché non ti sei preparato un viaggio diciamo, magari, con delle tappe specifiche con un itinerario specifico prima di partire?
<sneezes> <sneezes> Esattamente. Sì. Ah, semplicemente perché, vabbè, le e ero molto giovane, avevo appena compiuto 18 anni il giorno in cui son partito, ed ero da solo. Quindi, un po' preso così dal fatto che:" Tanto ci penserò dopo," ehm, è arrivato il giorno in cui ho preso l'aereo, ma non avevo ancora capito cosa volevo fare. Non avevo nessuno, quindi sono andato completamente da solo, e allora un po' ho deciso di inventare sul momento, senza neanche prepararmi le cose prima, man mano, se vedevo qualcosa di bello lo cercavo sul telefono per capire cosa fosse, oppure se vedevo un negozio interessante, una costruzione, qualcosa del genere, provavo a entrare, informarmi, parlare con le persone capire in modo ta godermi tutto senza avere anche quell'ansia di dover fare ciò che avevo prefissato prima.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Assolutamente, no ha perfettamente senso quello che stai dicendo, e forse è anche questo un po' il brivido del viaggio. Ehm, per quanto riguarda invece ah, giusto cioè il brivido ma, mhmm, magari ci sarà qualcosa che ti ha un po' spa adesso non dico, ehm, spaventato ma magari creato un po' di, ehm, dubbi, incertezza su questa s su su questo stile di viaggio, prima di iniziare?
E Sì. Ecco, no prima di iniziare però però proprio durante il viaggio, è successa una cosa a cui non avevo proprio pensato, ehm, il mio telefono ha completamente smesso di funzionare, e quindi oltre al fatto che non stavo seguendo nessuna mappa, non sapevo per nulla dov'ero, quindi dovevo trovare il modo di caricare il telefono per poi, dato che avevo altri appuntamenti nei giorni seguenti in altre parti dell'Olanda, riuscire a spostarmi la stazione all'orario giusto. Quindi dovevo trovare il modo di caricare il telefono, riguardare l'orario e capire dove fossi in modo tale da non essere troppo lontano dalla stazione. Quindi avevo anche un po' il tempo contato, perché partire troppo tardi voleva dire perdere il treno e quindi perdere l'appuntamento successivo.
Sì. <chuckles> Okay. Oh, no! Mh-mh. Certo. Eh già, e quindi com'è che hai risolto poi?
Ma fortunatamente, uhm, ho conosciuto una signora davvero gentile e carina con me, che mi ha un po', uhm, aiutato perché aveva dietro co un power bank e quindi le ho chiesto di poter caricare il mio telefono con il suo, il suo caricatore. È stata molto gentile, anzi, mi ha dato un po' di consigli, notizie sulla città, dato che lei era una persona del posto e quindi sapeva un po' cosa consigliare.
Mh. Eh, certo, quindi chi meglio di lei esatto, esatto. Fantastico. Beh, eh memoria ehm, o meglio, come promemoria, bisogna, magari, portarsi un bel power bank di scorta per sicurezza, in casi di emerge la prossima volta. Esatto, benissimo, benissimo. Eh, e quindi bello, con cui tu i che anche cioè, sei riuscito anche a interagire con una persona in un contesto assolutamente reale, legittimo, e i sei stato sei stato accolto anche positivamente, perché questa signora qui hai detto che ti ha aiutato con un bel sorriso e gentilezza, quindi
Eh, sì, potrebbe essere una buona cosa. Sì, certo, ecco, le persone olandesi, ehm, nel momento in cui tu sei un turista e vai, in qualche modo, a finanziare il loro paese e portargli, ehm, del capitale, portare del movimento nelle loro città, sono felici di conoscerti. Non sono delle persone come ci si aspetta, le tic tipiche persone del nord che, un po', tendono a respingerti. Loro sono molto gentili, quindi sono persone con cui puoi parlare in caso di bisogno, o qualsiasi cosa di questo genere.
Sì. Mh-mh. Ah, capito. Fantastico, fantastico, e allora, infatti, volevo proprio chiederti se c'è stato un altro caso di persona, magari che hai conosciuto in maniera anche un po' più veloce, tipo, non so, un barista, una persona seduta al tavolo accanto a te quando mangiavi, pranzo, cena, quindi uno scambio anche rapido con u alt con altre persone che ti hanno, comunque, trasmesso belle sensazioni, quindi, un un'esperienza positiva nel conoscere o interfacciarsi con altre persone.
Mh-mh. Sì, ecco, mi è capitato di enfe interfacciarmi con un'altra persona, che mi ha lasciato un po' con il sorriso, perché questa persona è proprietario di un negozio, che fa solamente, uhm, french fries, quindi patatine fritte, che però sono di origine olandese, sono una cosa estremamente tipica lì, e ci sono questi negozi che sono, praticamente, uhm, grandi la metà delle panetterie italiane, quindi proprio piccolissimi, in cui si fanno solamente patatine fritte, e mi dava un po' quella sensazione di per s sì, curioso, ma, anche qualcosa di molto bello, molto romantico, qualcosa che in Italia non c'è praticamente più, perché non c'è più il lattaio che fa solo il latte, il macellaio che si occupa soltanto della carne, ormai è tutto abbastanza uniformato. Mentre lì c'era questa persona che faceva, non una tipologia come accadeva in Italia, ma addirittura una sola cosa; e questo, per me, è stata davvero una bella scoperta.
Ah, bene. Patatine frit sì. Mh-mh. Curioso, Mh-mh. È vero, è vero. Certo, e la domanda adesso è legittima, ti sei comprato delle patatine fritte lì, com'erano, le hai assaggiate? Cose strane anche?
Eh, indubbiamen No, allora, ehm, lì, mi è capitato soltanto di mangiare le patatine fritte, perché tutto ciò che c'era intorno non mi ispirava per niente, non era di mio gusto. Le patatine fritte erano buonissime, ovviamente, se lì è piatto tipico, c'è un motivo indubbiamente; però, poi, tutto il resto della cucina olandese è qualcosa di molto strano, ci sono un po' di stufati, ma, soprattutto, va per la maggiore l'aringa, che è questo pesce assai puzzolente, che viene messo nel pane con un sai, uhm, maghe non non ho ancora ben presente cosa sia, ma penso sia aglio oppure cipolla, condimenti strani, e davvero mi solo l'odore mi nauseava, quindi ho deciso di non provare una cosa del genere.
Okay. Giusto. Mh. Okay, okay, uhm, di da come lo racconti, no, non sembra particolarmente buono, e quindi, va bene; e allora, scusa, cosa mangiavi di base quando eri in giro?
Allora, di ehm, dato che ad Amsterdam sono stato solo un giorno perché, poi, mi sono spostato da altre parti, ehm, ad Amsterdam ho mangiato quello e, poi, due cosine che mi ero portato da casa: due panini, due robe rapide, sì.
Ah beh, okay, quindi era un po' un mordi e fuggi, diciamo.
Esatto, poi nei giorni successivi mi sono strutturato, facevo la spesa in modo tale da poter cucinare qualcosa che fosse un po' di mio gusto, e uhm, e sicuramente più salutare di un'aringa, e di delle patatine fritte.
<chuckles> Certo, certo, certo, come darti torto. Perfetto, uhm, se dev se invece, ti dovessi, però, chiedere: qual è la cosa es escludendo il cibo, che di Amsterdam che no non ti è piaciuto e quindi, parlo, magari, a livello culturale, mhmm, paesaggistico, ma anche, magari, modi di comportarsi, tipo, non so, magari, ehm, c'è una particolare cosa che non si fa, tipo, o non so, ad esempio, sei obbligato a dare la mancia quando vai a mangiare, cosa che, magari, non non reputi giusto, quindi, c'è qualche abitudine culturale che non ha ti fatto, diciamo, impazzire?
Mh-mh. Mah, in realtà, abitudini culturali così strane, non ce ne sono; forse, mi ha fatto un po' storcere in naso il fatto che l’ini lì in Olanda c'è una visione del dell'Italia un po' distorta, m ci sono un sacco di ristoranti italiani
Tipo? Okay.
ma sono tutti al di là del fatto che sono palesemente falsi, ma sono accostati ai ristoranti argentini; quindi ma e i gran parte dei risultati italiani sono Italian restaurant and steak house, quindi fanno anche le bistecche, hanno la bandiera dell'Italia e la bandiera dell'Argentina, così; e poi, entrando, si capisce subito che non è nulla di italiano ma che, soprattutto, mhmm, non c'è nessun italiano dentro. Non c'è mai stato nessun italiano probabilmente, entrando io, ero il primo, quindi erano posti completamente da evitare.
Oddio, ma che è? <chuckles> No. okay ma, ehm, c scusa, facevano anche le pizze lì? Le hai mai viste le hai mai viste in una pizza com'è fatta?
Sì. Sì, però, è tipo un disco volante, ehm, paragonabile un po' a quelle cose che arrivano surgelate dai supermercati, quindi, nulla di e edibile, diciamolo seriamente, tranquillamente, non non è nulla di buono, nulla che e f ha senso mangiare.
No, no, ahi, ahi, ahi. Cer Non le mangeresti mai, quindi, non le consiglieresti a nessuno <chuckles>
No, no, ecco, diciamo che finché si possono evitare cose di questo genere, è meglio farlo anzi, lì hanno una tradizione della carne che ho scoperto dopo, che comunque non è per nulla male, poi il formaggio Olandese è di ottima qualità, quindi ci si può un po' basare su queste cose.
Buono. Okay, sì, c'è dall'altro, quindi non andiamo lì per mangiare la pizza, che è meglio evitare, perfetto, uhm, quindi se c'è una cosa che questo viaggio un po' improvvisato ti ha insegnato, che cos'è?
Esatto. Ma, forse mi ha lasciato un tante nozioni sul fatto del viaggiare da solo, a me è piaciuto davvero tanto il fatto di passeggiare liberamente, non aver nessuno a cui render conto, non dover necessariamente parlare con qualcuno; e e niente semplicemente sono andato lì, mi sono goduto la mia città ho fatto un ehm, un giro, ehm, ho vissuto del tempo da solo e me lo sono goduto davvero bene, ehm, è stata una cosa che ho apprezzato molto, sì.
Mh-mh. Sì. In questo caso, allora, a chi consiglieresti di fare un viaggio da solo? Perché molta gente, giustamente, piace anche viaggiare in compagnia, condividere esperienze, eccetera, eccetera; però, visto che ti è piaciuto particolarmente viaggiare da solo, quindi, puoi dare un ottimo spunto a chi, magari, sta pensando, appunto, se viaggiare o da solo o in compagnia.
Certo. Sì, ecco, uhm, io consiglio un viaggio da solo a tutte quelle persone che vogliono provare un'esperienza diversa, vogliono sentire qualcosa diverso, provare delle sensazioni, delle emozioni, che solitamente nei viaggi tra amici, o con i parenti, robe del genere, non si non si presentano e non si sentono.
Mh-mh. Okay, okay, questo è, assolutamente, uhm, un un punto d'osservazione molto, molto interessante, quindi, che dire, io ti ringrazio notevolmente per aver condiviso questo viaggio, un po' improvvisato ma, comunque, efficace, che hai fatto è stato veramente molto interessante, da un certo punto di vista anche divertente, basta non andare a mangiare lì la pizza, quindi è importante, e ti ringrazio, e ci sentiamo presto.
Mh-mh. È stato un piacere anche per me, a presto.